ใช่ค่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะ Move ตัวเองมา อืม เราต้องทนอยู่ 3 เดือน เพราะว่าตอนที่เราคลอดเราอยากจะให้ลูกอะอยู่ใกล้โรงพยาบาลก่อน แล้วก็ เหมือนลูกยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ใช่ไหมคะ ตอนเด็กที่เพิ่งคลอดมาใหม่อะ อืม ยังตัวแดง ๆ
อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดี ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม เนาะ สภาพแวดล้อม แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ เอ่อ เชื้อโรคก็เยอะด้วยใช่ไหม? ค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วเรากลับต่างจังหวัดเรารู้ว่าลูกต้องเดินทาง แล้วอีกอย่างหนึ่งคือโรงพยาบาลแถวบ้านเราอะค่ะ มันไม่ค่อยอำนวยความสะดวก เป็นด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐเนาะที่บ้านต่าง จังหวัด ก็คนเยอะ มีโรงพยาบาลเดียวอีกต่างหาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็แบบจำใจค่ะ อดทนอยู่ที่นั่น แต่เวลาเรามีอะไร เราจะไม่เก็บแล้วเราร้องไห้แล้ว เราก็พูดกับสามี ตรง ๆ ถึงแม้จะเป็น อ่า คนของบ้านเขาอะนะคะ แล้วก็พูดกับแม่สามีตรง ๆ ว่า เรามีหลักฐานอะค่ะ เราไม่ได้ใส่เรื่องใคร เรามีกล้องวงจรปิด <laughs> แต่กล้องวงจรปิดมันอยู่ในไอแพดเราไงคะ
อืม อืม ค่ะ อืม อา ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อ๋อ ใช่ คือจริง ๆ ถ้า ถ้าพูดถึงในมุม อ่า ที่ ที่พูดตรง ๆ ตัวเนี้ย เรา เราจะเน้นไปที่ เค้าเรียกว่า เน้นไปที่ อ่า ของ ของครอบครัวของสามีเราดีกว่า อ่า เราขอเล่าเลยนะคะ ก็คือเราเคยเจอเหตุการณ์ที่เหมือนแบบ คือปกติเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด เจออะไรมาก็จะไม่พูด อา จนเค้าเรียกว่า จนตัดสินใจที่แต่งงานกับสามีเนาะ แล้วมาใช้ชีวิตด้วยการเป็นครอบครัว แล้วมัน เขาเรียกว่า ปกติเราก็จะเจอกันแต่มุมดี ๆ เจอกันมุม เค้าเรียกว่า มุมไม่ดีบ้าง แต่เราก็เออรับกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย พอ ณ จุดหนึ่งเราก็เรียกว่า มาใช้ชีวิตด้วยกันแบบ 100% มาเจอกันแบบ 100% คือก่อนหน้าเราก็จะเป็นคนไม่ค่อยพูด ก็จะ เอ่อ เขา เขาเรียกว่า เขาจะ เขาจะเป็นคนไม่มีระเบียบเนาะ เขาจะ เอ่อ เขาเรียกว่า เอาเสื้อผ้า หรือว่าอะไรมา ก็จะโยน ๆ ๆ ๆ แต่ไม่ถูกตะกร้า ไม่อะไรนะ แล้วก็จะเป็นคนที่แบบอารมณ์ เขาเรียกว่า อารมณ์โกรธ ชอบเป็นคนโกรธ ชอบเป็นคนขี้งอนเหมือนผู้หญิง อย่างเงี้ย เราก็ เออ ตอนแรก ๆ เขาเรียกว่า ตอนแรก ๆ เราก็จะแบบปกติไม่อะไร เพราะว่า เขาเรียกว่า
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ๆ ค่ะ อา ๆ คือเข้าใจ
อืม มัน เขาเรียกว่า อ่า เรา เรารับกันได้ แต่พอหลัง ๆ มา มันเยอะขึ้น อา เราก็เลยแบบตัดสินใจพูดตรง ๆ กับปัญหา ปัญหา เขาเรียกว่า การปรับตัวที่แบบข้อตกลงการปรับตัวอยู่ด้วยกัน ตัวนี้เราก็เคยเจอเหมือนแบบ เขาก็จะมีโกรธบ้างว่า ทำไมคุณ ยอมรับ ยอมรับสิ่งที่ฉันเป็นไม่ได้? อา ยอมรับด้วยว่า ปรับตัวไม่ได้เหรอ? นู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย มันก็ เขาเรียกว่ามีการใส่อารมณ์กันบ้าง แต่พอคุย พอต่างคนต่างได้พูด เรียกว่า ข้อเสียของกันและกัน ตรงเนี้ยมันกลับไปว่า เออ เรา เราสามารถที่จะค่อย ๆ ปรับตัวกัน แล้วก็เหมือนกับ เขาเรียกว่าค่อย ๆ ปรับตัว ค่อย ๆ ที่จะสื่อสาร แล้วก็บอกกันตรง ๆ อา ใช่ บอกกันตรง ๆ ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเรา 2 คนจะเป็นคนไม่ค่อยบอกกันตรง ๆ ต่างคนก็คืออยู่แบบทำหน้าที่ของตนเอง ต่างคนก็ต่างแบบช่างมัน ๆ พอช่างมันเยอะ ๆ มันกลายเป็นระเบิดออกมา
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ๆ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ จูน กัน อ้อ เหรอคะ ค่ะ อืม

ค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะ เราเชื่อว่าการ ที่เรา ยอมพูดตรง ๆ คือเราให้โอกาสเขาด้วย ว่า ว่าเขาจะต้อง ถ้าเกิดเขาแบบว่าอยากมีเราในชีวิตเขาหรืออยากเห็น เห็น ค่า ความสำคัญหรือเห็น เห็นใจเราอะค่ะ เขาก็ต้องรับฟัง แล้วก็เปิดใจ แล้วก็เอาโอกาสนั้นอะค่ะ มา ปรับใช้ ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิด เรา ไม่พูดอะ แสดงว่าเราไม่ให้โอกาสคุณแล้วอะ อย่าง อย่างที่ คุณ อย่างที่กรณีที่เราโกรธใครสักคนหนึ่งอะ แล้วเราไม่คุยกับเขาเลยอะ เราบล๊อกทุกช่องทางอะ คือเราไม่ต้องการ มี เขาในชีวิต หรือว่าเขา ไม่มี ผลอะไรในชีวิตของเราแล้วอะ
ค่ะ อา ใช่ ๆ อืม ค่ะ ใช่ ถูกต้องค่ะ จริงค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ ค่ะ จริง ค่ะ ก็ คือเหมือนเป็นการตัดเขาออกจากชีวิตของเราเนาะ จริง ๆ ถ้า ร ถ้า
อืม ใช่ค่ะ ถือว่าเขาได้รับเกียรตินั้นเนาะ <chuckles> ที่เขาได้โอกาสจากเรา
ใช่ ๆ จริง จริง ๆ คือมันเป็น เขาเรียกว่า เป็นช่วงเวลาที่เราคัดกรองคนเนาะ ที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา เหมือนเป็นการคัดกรองสภาพจิตใจของเราด้วย คัด กรอง อา คุณภาพชีวิตของตัว เรา ด้วย
ค่ะ ค่ะ